Tota tout à fait ouais, tout à fait. Heu, c'est vrai que Le loup de Wall Street, heu, moi je me rappelle de ce moment-là, où il y a les téléphones qui sonnent dans tous les sens et et le chiffre qui est compté, heu, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, Le loup de Wall Street, j'ai vraiment que cette scène-là en tête, hein, quand je m'en rappelle, hein et ça en dit long pareil sur la société, hein, américaine en tout cas. Parce que nous en France on n'a pas trop finalement, heu, cette image-là, voilà de de rapidité, de compétitivité. En tout cas de cette manière-là. On a bien sûr la compétitivité, tout ça, mais pas à ce point-là en fait. Le le Dieu dollar, hein, finalement, hein, si on pouvait l'appeler comme ça, hein. C'est c'est un peu ça et je pense que ça me dégoûte en fait. <chuckles> Voilà c'est un terme assez radical, heu et heu et je pense qu'en fait, heu, Leonardo DiCaprio c'est c'est un vraiment un grand personnage, hein. Parce qu'à chaque fois i i il incarne finalement quelqu'un de fortuné, heu, de riche. Sauf, heu, quand il a fait, heu, Titanic, hein, mais hem où là vraiment, heu, il incarnait le le le pauvre quoi. Mais heu, c'est c c'est vrai que ce contraste-là, là où il est riche et tout, heu, ça ça j'aime pas, en fait. J'aime pas et heu, et en même temps je je comprends le personnage aussi. C'est, hem je je vois où il veut aller, je sais où il veut en venir, mais heu, non j'apprécie pas en fait et ça ne changera pas quelque chose en moi finalement. Ça me conforte dans mon idéal de vie et et dans ma façon d'être, hein et et dans m dans ce que je vis au quotidien finalement. Des relations saines, heu, voilà, ne pas courir, heu, derrière l'argent. Heu, pas en tout cas pas de cette manière-là et heu, surtout ne pas courir derrière quelque chose de de passif en fait. De de dans le passé voilà, de c'est quelque chose qui vit dans le passé. Je pense c'est important finalement, heu, quand on est lo quand on regarde ce film-là, là Gatsby le Magnifique, de ne pas courir derrière le passé. Beh et en fait ça finit tellement sur une note, heu, terrible où, heu, Myrtle, heu, elle meurt dans un accident, heu, où Daisy du coup c'est c'est c'est voilà ça le nom m'est revenu c'est Daisy, heu, elle e elle elle percute cette femme et finalement lui, Gatsby, protège Daisy alors qu'il fallait pas. Enfin pour moi en tout cas, il y avait pas de raison de la protéger dans cette situation-là, sachant qu'en plus à la fin elle finit par ne jamais revenir vers lui quoi.
Oui. Mmh. Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Oui, tout à fait. <laughs> Oui, je comprends, je comprends. Oui. Heu, c'est ça. D'accord. Oui. Oui, je vois. Oui, je vois. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. <chuckles> <laughs>